<chuckles> เข้าใจ เข้าใจเลยครับผม จริง ๆ โอ้ ใช่ ใช่เลย เออ ถูกต้องเลยครับผม เออ
ว่าใคร บางที บางที ก็ไม่รู้ ค่ะ อืม แต่มันก็ทำให้รู้สึกแบบ เออ มันก็รู้สึกดีนะ ก็แล้วแต่ บางเพลงก็ผ่อนคลายดี บางเพลงก็ เออ ให้กำลังใจดี อะไรอย่างงี้
ครับผม ต้อง อา ใช่ ๆ เลยครับ ต้องบอกว่า มัน พอเราฟังเพลงอะครับผม บางทีอะ เรา อยากจะย้อนกลับไปในความทรงจำอะไรเดิม ๆ อะไรอย่างเงี้ย อย่าง มันก็จะมีแบบว่า เขาเรียกว่า ทุก ๆ สถานการณ์หรือว่าทุก ๆ โมเมนต์เนาะ อย่างเช่น เพลงที่ฟังตอนอกหักครั้งแรก <chuckles> อะไรอย่างงี้ ครับผม เพลงที่ฟังตอนอกหักครั้งแรก เพลงที่ อ่า ก็จะมีแบบเพลงที่ อ่า เปิดอยู่ในกลุ่มเพื่อน ใช่ไหมครับผม มันก็จะ มัน มันจะมีอยู่ไม่กี่เพลงน่ะ อะ เขาเรียกว่า อ่า มันเป็นเหมือนงานอะไรนะครับ? งาน งานจบอะ อ่า สะ สมัย ม.ต้น ม.ปลาย อะไรเงี้ย อ่า พิธีบ พิธีปัจฉิมใช่ไหมครับผม? อาลเล่อะ อา ๆ ใช่ ๆ อย่างเงี้ยครับ ก็คือเหมือนแบบ เอ่อ มิตรภาพของเพื่อน อะไรอย่างงี้ครับ มันก็จะมีเพลงแบบว่า อ่า มันก็จะมีแบบเพลงที่แบบตายตัวอะ เป็นเซต หรือว่าแม้กระทั่ง เพลงแต่งงาน เพลงแต่งงาน ณ ปัจจุบันน่ะ มันก็ยังเป็น เพลงเดิม ๆ อยู่ นึกออกไหมครับผม? ใช่ไหมครับ เออ มัน <chuckles> จริง ๆ ครับผม ผมรู้สึกว่า เออ มัน มันเป็นเพลงที่แบบมันไม่ใช่แค่ยุคสมัยแล้วอะ มันอยู่มาถึง ได้ถึงขนาดเนี้ย ผมว่า โอ้ มัน มันไม่ธรรมดาจริง ๆ นะครับ อืม อา ใช่ครับ
ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ ๆ อือ ใช่ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อัก อ๋อ โอเคค็อด นึกออก ปัจฉิม ใช่ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ๆ อืม เออ ใช่ ๆ เหมือนเขาแต่งมาเพื่อการนี้ <laughs> อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ถ้าเพลง ถ้าเพลงนั้นอยู่ได้มาถึงตอนเนี้ย แสดงว่า <tsk> มันมีแบบ ความพิเศษอยู่ในตัวเนาะ ค่ะ
อย่าง อย่างเพลงแต่งงานที่ผมนึกถึง ที่แบบว่า 2 เพลงที่น่าจะมีทุกงานแต่งเลย ก็ อ่า ถ้าเอาเก่าไปเลยก็ "เพียงแค่ใจเรารักกัน" อา ครับผม <chuckles> ช ใช่ไหมครับ แล้วก็เพลงที่ อ่า ถ้าปัจจุบัน ขึ้นมาหน่อย เอ่อ จะเรียกปัจจุบันได้ไหม? เพลง "หยุด" อา หยุด หยุด ของ Groove Riders
อา โอ้โฮ อันนี้โรแมนติกมากนะ เพลง นี้เนาะ <chuckles> ก็ยัง ก็ยังเป็นที่ ที่ชื่นชอบ นิยมอยู่ ใช่ ใช่ ค่ะ
ใช่ไหมครับ ผมว่าก็ยังเล่นกันอยู่นะ แล้วก็งานแต่งสมัยนี้เขาก็ยังเล่น กันค่อนข้างเยอะเลย ใช่ไหมครับผม อืม <chuckles> ใช่ ใช่ครับ
ใช่ มันก็เหมาะเนาะกับ เหตุ เหตุการณ์ ณ แบบวันของเขา อะไรงี้ ก็เหมาะดี ใช่ค่ะ
เออ อืม จริง ๆ ครับผม ใช่เลยครับ
บางทีฟังเพลงบางอันแล้วก็จำได้ว่า เพลง เนี้ยออกมาตอนที่เรียนชั้นอะไร <chuckles> แล้ว แล้วพอเรียนชั้นอะไร ทีเนี้ยภาพความทรงจำของช่วงวันนั้นจะมาแล้วว่า เราแบบ เออ ทำอะไรบ้าง บางทีมันจะมีเหตุการณ์ บางอย่างที่แบบ เป็นที่จดจำ อะไรอย่างงี้ <chuckles>
ครับ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ ครับผม ถูก ต้องเลย ครับ อ๋อ ครับ โอ้ ใช่ ๆ ถูกต้องเลย โอ้โฮ พอพูดถึงตรงเนี้ย ผมนึกถึงวง นี้เลยครับผม Gear Knight รู้จักไหมครับ?
อ๋อ ค่ะ ๆ รู้จัก ค่ะ
อา ถ้าฟังเพลงร็อกนี่น่า น่าจะเคย ผมบอกเลยว่า Gear Knight เนี่ย อ่า เป็น <tsk> เป็น 1 ใน เขาเรียกว่าเพลงอกหักที่ผมฟัง <chuckles> สมัย ม.ต้น เลยก็ว่าได้อะครับผม อืม
<chuckles> ไม่นับ ไม่พลาดค่ะ <laughs> อ๋อ แต่ที่ชอบคือชอบ ส ชอบเสียง

อา ครับผม
ชอบดนตรี แล้วก็เสียงของนักร้อง ใช่ค่ะ แล้วก็ภาพลักษณ์เขาเนาะ อะไรงี้ อาจ จะแบบ ชอบแนวนี้ <chuckles>
อา ครับ โอ้โฮ ต้องเรียกว่าผมเนี่ยต้อง เดี๋ยว เดี๋ยวผมต้อง ต้องไปฟังแล้ว ผม ผมคุย เนี่ย ใช่ ใช่ครับผม ผมคุยกับคุณเสร็จเนี่ย ผมต้องกลับไปหาฟังเลย <chuckles> ครับ
ต้องไปฟังอีกรอบค่ะ อือฮึ <chuckles> <chuckles> ต้องดู MV ด้วยนะคะ ไปดู MV ด้วยค่ะ <laughs> มัน แล้วมันจะ ภาพบรรยากาศเก่า ๆ มันจะกลับ มานะ เออ
โอ้โฮ ใช่ ๆ ใช่ครับผม เออ มัน มัน มันเป็นยุค อืม เข้าใจเลย ครับผม อืม ครับ โอ้โฮ วันนี้ พูด พูดถึงว่าเรามาคุยกันเนี่ย มันก็เป็นเรื่องอะไรที่คิดถึงเนาะ เรื่องในอดีต ใช่ไหมครับผม เขาบอกว่าคนที่คุยเรื่องในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นคน ท คนที่แบบมีอายุแล้ว <chuckles> อะไรอย่างงี้ แต่ว่า โอ้ <chuckles> อ่า ไม่ ไม่เป็นไรครับผมเนี่ย อ อา ครับ ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับผม วันนี้ได้มาพูดคุยกันนะครับ เป็นวันที่ดีมาก ๆ เลยครับผม สวัสดีครับ
<chuckles> ใช่ ๆ อ ใช่ค่ะ <laughs> มีประสบ การณ์ <laughs> <giggles> มีเรื่องราว ใน ชีวิต <giggles> ก็นั่นแหละ อายุเยอะแล้วนั่นแหละ <giggles> ค่ะ ขอบคุณเช่นกัน ค่ะ ขอบคุณมากเช่นกัน ค่ะ สวัสดีค่ะ